อ้อ ครับผม ก็เข้าใจนะครับ แล้วก็หนักหน่วงมากเลย แล้วที่สำคัญนะครับผม บางทีเนี่ยเด็กน้อยเนี่ย หรือว่าหลานเนี่ยก็ไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนเสมอไปด้วยนะครับ บางทีเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ที่แบบ เอ่อ เราหมั่นเขี้ยวเนาะ ด้วยพฤติกรรมของเด็กอะ เราก็ทำอะไรไม่ได้ อึดอัดใจตัวเองมากขึ้นอีกนะครับ ทีนี้เราก็เลยอยากจะ อ่า แนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับว่า ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เราเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ เนี่ย โอ้โฮ อันเนี้ย
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ
มันยากมากจริง ๆ คือต้องเอาใจช่วยเลยแหละว่า อาจจะต้องมีเทคนิคนะครับผม วิชาลับ วิชาพิสดารสักนิดหนึ่งนะครับ อาจจะปวดท้อง ไปห้องน้ำ ติดนัด หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ที่ให้ผลลัพธ์เนี่ยคือการหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นบ่อย ๆ บ่อย ๆ แบบหมายถึงว่าทุก ๆ ครั้งที่มีการฝากฝัง หรือว่าการไหว้วานในเรื่องเนี่ย เราพยายามเลี่ยง แล้วก็ปฏิเสธด้วยทุกวิธีเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการ อ่า ส่งสัญญาณ แล้วก็แสดงออกไกล ๆ ว่าแบบ "ฉันไม่โอเค" นะครับ ถึงแม้ว่าในวงสนทนาของวันรวมญาติเนี่ย เขาจะมองว่าพี่คนโต อ่า มันไม่เอาไหนหรอก ไม่ อา ไม่รักน้อง ไม่ดูแลน้อง แต่อีกในแง่หนึ่งเนี่ย แล้วถ้ารักน้องเนี่ย รักแค่ 1 มันก็ยังพอไหวเนาะ แต่ถ้าอย่างที่คุณว่าเนี่ยรัก 1 ไม่ได้ ก็โดนบุลลีอีก ก็ต้องรักอีก 7 อีก 8 ซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานเหลนโหลนของใครมากมายเลย ตรงเนี้ยจากความสบายใจ จากการที่จะรักษาภาพลักษณ์ หรือการที่เป็นคนใจดีเนี่ย ก็กลายเป็นโดนเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวเลย ซึ่งแบบเนี้ยสู้เราปฏิเสธเสียตั้งแต่แรกอะครับอาจจะดีเสียกว่าอะครับผม แบบเนี้ยพอจะเริ่มอยากปฏิเสธจริง ๆ จัง ๆ บ้างหรือยังครับ?
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อื้อ จริง ๆ ก็อยากปฏิเสธจริง ๆ จัง ๆ อะค่ะ อ๋อ ในที่นี้ที่บอกว่าพี่คนโตจะต้องเลี้ยงน้องอะ หมายถึงทำงานหาเงินเลี้ยง ส่งน้องเรียน แบบนี้เลยค่ะ ไม่ใช่แค่เลี้ยงแค่ชั่ว ค เข้าใจไหมคะ ใน อ่า เขาเรียกว่า ในยุคของคนสมัยก่อนน่ะ นั่นคือหน้าที่ของพี่ที่จะต้อง เอ่อ ทำงาน เวลาที่ได้เงินมาก็คือต้องส่งเงิน ต้องใช้คำว่า 90% ทั้งหมดที่มีเนี่ย เพื่อที่จะส่งให้น้อง ๆ อีก 6 คนที่อยู่ข้างหลัง อย่างเงี้ยค่ะ
ครับผม อา ครับ โอ้ โอ้โฮ ครับผม โอ้โฮ อันนี้หนักกว่าที่ คาดคิดไว้อีกนะครับ เพราะว่าตอนแรกที่เข้าใจก็คือเลี้ยงน้อง ก็คือเลี้ยง ช่วยเลี้ยง ช่วยดูเป็นครั้งคราว พาร์ตไทม์ โอ้ อันนี้ Full-time เลยนะครับ โอ้โฮ
ค่ะ ส่งน้องเรียน ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ไม่ค่ะ ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ค่ะ ค่ะ อันนี้เหมือนกับว่าตัวเองคลอดลูกออกมาเอง แล้วก็แบบพี่สาว เอ่อ พ พี่คนโตเนี่ยจะต้องแบบ โอ้โฮ ส่งเสีย ส่งเงินให้น้องและครอบครัว อย่างเงี้ยค่ะ กับว่า เอ่อ พี่คนโตเนี่ย จะต้องแบกภาระทุกอย่าง แทนคุณพ่อคุณแม่ อย่างงี้เลยค่ะ
ครับ อืม อืม อา ครับผม